Yung iba wala na lang oh. Kasi sabi nga, sabi narinig ko sabi, kapag ang pinakain mo sa pamilya mo galing sa masama, more on Siyempre, masamang gawain yun, more on magiging masama na din yung way yung parang action nun, yung dating, yung magiging effect nila sa pamilya, di ba?
Mm. totoo y Totoo 'yan kasi s makikita ng bata na hindi ka man magsalita, mararamdaman nila yun o minsan maririnig sa sa inyo rin mismo na nag-uusap kayo, malalaman, "Ah, tama pa lang gawin yun." Kasi hindi ma-explain sa sa isip niya bakit ginagawa yun ng ni papa o gano'n. Oo. So, iisipin niy
Mm. M Mm. Bakit ginagawa mm. Baka ini iniisip niya na tama lang yung ganun.
Oo, oo. So, may tendency na gawin niya rin yun pagtanda niya sa tamang o tamang edad.
Mm. Mm. Wala, hindi malabo na gawin niya yung mga gano'ng bagay kasi nga nakasanayan niya, nakita niya na ta's hindi naman nagagalit yung parents niya.
Mm, tama. Totoo 'yan.
Iisipin niya tama lang yun, normal lang yung gano'ng gawain.
Mm. Oo, totoo.
Mm. Eh, kung may masa-suggest ka para maiwasan na ma-scam sa mga pekeng balita, ano po yun?
Siguro ano, mag-ingat talaga tapos huwag basta-basta mag-post, che-check mo kung saan nanggaling, sino 'yong sauce niyo source no'n, titignan mo 'yong date kung kailan 'yong pinaka-source kung kailan na nagawa 'yong balita at tsaka gumamit nung mga fact check tools at tsaka mga sites, 'yon importante 'yon.
Mm. Mm. Mm. Oo, tama. Mahalaga talaga maging ano 'no, maging a alerto ka sa mga ganyan lalo sa mga scam 'no.
Oo. Totoo. Totoo 'yan.
Mm. Napakaganda ng naging usapan natin, salamat po. Paalam.
Mm. Salamat. Paalam.

Mm, ang laki din 'no? Mm.
Oo, sa text lang yun. Yun, isa yun sa mga ano, ma matagal na yun eh, hindi kasi hindi kagaya ngayon na ma maano na binabawalan na yung
Kumbaga kuma kumbaga kumalat na mi madami ng na naging nai-scam kaya medyo aware na yung iba yung iba lang, mm.
Oo. Oo, oo, yun yung bago-bago pa lang yun, ano siya ng 20,000 ang laki rin naman yun. Na nakuha lang ng tao ng ganon-ganon lang nakakalungkot din.
Mm. Mm. Nasubukan mo na bang ma-encounter yung ganon na ikaw mismo yung, tinext ng scammer tapos, ano yung naging reaksyon mo nun nung, nalaman mong ini-scam ka gano'n?
Alam mo ngayon sa Viber, di ba usong-uso yan maraming mag-memessage sayo ah
Mm, mm, dam may nagme-message sayo bigla sa Viber, oo.
Oo, oo ganun ang ginagawa ko ay na binubura ko nalang kaagad hindi ko na binubuksan. So oo yun, ganun, tapos oo, hindi na.
Mm. Hindi mo na sila i-entertain no kasi kapag inentertain mo sila, lalong hahaba yung conversation niyo tapos, dun ka na mm.
Oo. Yun, ganun. Tapos sa ano, sa mga nagte-text minsan yung may mga link hindi ko talaga kini click.
Mm, yung pinapa-open nila yung link nila open mo tong link na to. I-claim mo yung panalo mo mga ganon no?
Oo, oo totoo yan. Mm, mm. En
Sobrang dami sobrang dami ng way para hanapin yung information mo tapos dun ka na nila i-start na-scamin once na makuha na nila information mo.
Oo, totoo 'tsaka nakaka-ano, nakakatakot ngayon yung mga impormasyon mo minsan nagkakalat nalang online ng hindi mo alam. Oo.
Mm. Mm, nakakapagtaka bigla na bigla nalang may mag-memessage sayo hindi mo alam kung saan kung bakit o saan nila nakuha yun eh.
Mm.